Ну, Рождество нет, потому что они всё-таки не католики, там и православные, но и немножко мусульманская есть часть. Поэтому там, скорее новогодняя, но как-то не сильно. Там были какие-то они всё-таки вот у них почему-то не очень получалось, кстати, в плане фестивалей, они старались, но это всегда было не так классно, не так масштабно. Скорее это вот было лето у них. У них лето, сезон, огромное концертов, фестивалей. И вот там каждый каждую ночь даже, да, не вечер, а часто это была реально ночь, вот. Там проходило что-то, какие-то вечеринки. И как-то для меня да, э, лето ассоциировалось, там, вот там я лето встречала какими-то концертами. Приезжало много исполнителей, э, э, и мы ходили, да, ночью, да, на пляже, открытой площадке опять же, да, что я обожаю для концертов, это лучшее. Вот. И мы ходили. Вот это тоже был ритуал такой.
Мгм. Мгм. М. Мгм мгм. Что-то. <laughs> О. Слушай, да. Мгм. Звучит довольно интересно, на самом деле. Так, знаешь, разнообразие даже чувствуется сразу, в зависимости от того, э, в какой стране ты, вообще, находишься. А вот, э, если брать тогда, вот мы поговорили про зиму, поговорили про переход с зимы в весну, а что насчёт лета? Вот летний сезон, что происходит там, где вот ты сейчас живёшь?
Мгм. Да, да. Мгм. Мгм. Ага. Ну, для меня это грустная тема. Я не очень люблю лето. У меня аллергия на солнце. <chuckles> Мне всё время жарко. Я, в общем, намазанная вечно, самая бледная, э. В общем, и я для меня лето- это теплые вечера и ночи. И вот тут, да у меня это это обычно закаты. Вот, я опять же забираюсь на гору на ближайшую, но это не тшт я так говорю: "Забираюсь на гору", полчаса на самом деле вот от дома, да, там до до этой точки с прекрасным видом и иду встречать закат. Вот это для меня тоже. Как тока начинается тепло. Вот так.
А, да? <laughs> Ой, блин, как печально. М, мгм мгм. <laughs> Ну, да, да, это этот Такой маленький ритуал, такой не прям масштабный какое-то масштабное событие, по типу ивента или вот, как ты говоришь, ярмарки, а именно твоё личное что-то, да?
Мгм. А.